Un petit peu, ouais. Parce qu'en fai en fait, c'est quand même assez embarrassant, heu, de de s'énerver comme ça pour rien, enfin par exemple, s'il y avait eu quelqu'un dans ma voiture à ce moment-là, bon, heu, peut-être j'aurais réagi un peu différemment quand même, vu que même en en se voyant à la 3e personne, en fait, tu comprends après coup que c'est débile et que c'est, heu, que c'est, heu, bah, que c'est inutile, quoi, enfin, heu, et le fait qu'il y ait quelqu'un avec aussi, je pense que ça permet de se rendre compte, directement de l'absurdité du moment, en fait.
Oui. C'est ça, c'est exactement ça. Et, est-ce que tu sens, hem, parfois, heu, il il peut arriver, que, heu, quand on commence un petit peu à se sentir énervé, heu, qui est, encore une fois, une émotion donc, heu, s l'émotion, heu, a sa place, est-ce que tu sens, hem, cet énervement, heu, commencer à monter en toi? Ou, heu, c'est, heu, c'est c'est fulgurant et puis après ça ç ça ça baisse?
Mmh mh.